Olha, tem tem sido com bastante frequência. Eu por muitas vezes, né, já quis ir lá. Minha esposa fala para para não ir muito, pra não causar nenhum problema, mas já até mandei e-mail para o pessoal da administração para ver se fala com ele, porque, enfim, eh, eu acho que não tem problema fazer quando é 1 vez, 2 vezes, né. Mas quando é praticamente todas as semanas, aí realmente já foge um pouco do normal, né.
Sim. Sim, sim. Pelo que eu entendi, você você já até tentou se eh, achar uma solução para o seu problema, né, que seria ir falar diretamente com o vizinho, porém sua esposa achou me melhor não. E a 2ª melhor opção que você achou foi enviar um e-mail para administração, né, para o condomínio, né. E eu já acho essa essa sua tentativa uma ótima ideia de se de se pôr em prática. Eh, fico fico triste que não tenha funcionado a questão do e-mail, mas, assim, eu não sou psicóloga, eu não eu acho que seria legal trazer essa questão, se ela realmente tiver incomodando, de como você pode, eh, entrar em contato com esse vizinho de uma de uma forma que não venha resolver eh, resultar em em conflitos. Porém, eh, eu acho que seria legal de tentar co talvez conversar com de uma de uma maneira calma.
Sim. Aham. Sim. Diretamente com ele, né. Uhum.

E como você mesmo disse, né, s mesmo que você acaba perdendo tempo, não veja e acaba fazendo barulho depois do horário permitido, pelo menos você faz isso s 1 vez a cada, não sei, meses. Mas se o seu vizinho tá fazendo meio que de uma forma recorrente Semanalmente? Caramba, pior ainda. Fica difícil. Eu acho que seria uma u uma boa maneira. E teria algum outros tipos de barulho que esteja te incomodando?
Sim. Semanalmente <chuckles> É, semanalmente. É, então. Uhum.